Ờ. Ủa, vậy là cũng một cái kỷ niệm bi hài á, nói chung là cũng có cái sự vui và sự hài, đúng không? À, yeah. Ờ. Ờ.
Ờ. À, đúng, như kiểu như tập ông kia ổng ổng ổng ổng đạp, ổng ổng ổng ổng tập ổng tập chân tận 30 ký, wow!
Cái gì? Tập trên 30 ký là bình thường á, ờ, là bình thường á. Ừ, ý là tùy bài, ý là tùy bài. Có phải bài đá đùi không? Cái bài mà ngồi xong đá đá chân lên không, hay là bài bài gì?
Ba chục, ba chục ký. Ủa, bình thường? Bình thường, trời ơi! Mình thấy Ồ, hông, phỏng h ơ, gì hông phải, cái dư mình nằm mình nằm cái h chân nó dựng thẳng đó đứng lên.
Ờ. Ờ, ờ, mình biết. À, vậy thì có cái bài nằm xong mình đẩy cái cái tạ nó theo một cái góc nghiêng, đúng không? Đúng không? Ờ, cái đó mình thấy phòng mình có thằng nó nó lại nó đạp, ờ, 500 ký á, 500 ký á bạn. Ừ, ờ, ở ở ở mình khẳng định luôn á, 500 ký á, ở Việt Nam mình không không thiếu đâu. Nói chung là bạn lên YouTube coi thì trong lịch sử có một cái thằng vận động viên, vận động viên thể hình á, nó từng đạp cái đó 1 tấn luôn á. Nói chung cái máy đó là cái máy đó nó nó giảm l nó giảm lực rồi, bởi vì bạn hiểu là mình không đẩy theo cái phương thẳng đứng mà mình đẩy cái tạ nó theo một cái góc nghiêng ấy, nên là nó nó giảm lực rồi, ừ, nó không ghê gớm đến vậy. Ừ.
Đúng rồi đấy, đấy, đúng rồi. Wow, wow, ghê à! Ờ. Ừm. Đúng, đúng rồi ấy. <laughs> Vì đúng quê Hông, nhưng mà mình thấy ghê gớm thiệt bạn ơi. <laughs> Trời ơi! Ừm. Ừm, đúng là wow, mà nằm mà nằm 400 ký, trời ơi, cái chân phải cấp bắp bắp chân phải bự chà bá đi tham gia đạp vịt giờ Thảo Cầm Viên rồi ki solo. Đi ừm. Ai biết đi đi solo khỉ đột cũng được. <chuckles>
À, ờ, tất nhiên rồi, ghê thật! Tất nhiên, 500 ký là ghê lắm á, ờ. Ừm. Đúng rồi, <laughs> chứ liên quan gì Thảo Cầm Viên. <laughs> À, solo khỉ đột solo khỉ đột mình nghĩ khó á, tại mấy con đó nó cũng khỏe lắm, nó tay nó to mà nó chả tập gì hết, chả hiểu. <laughs>
Ồ! Thôi lấy thôi lấy cái chân đá h bay cũng được luôn. Ủa, cái chân thôi coi ồ, mà đấy, nói chung còn bạn, còn bạn thì sao? Bạn thường bạn có đi tập box boxing không?
<laughs> Ờ, ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Mình không. Nói chung mình muốn tập thử cái đó, mình thấy con trai nên tập cái đó mà, đúng không? Rất là đáng luôn ấy, ừm. Bạn có tập cái đó hả?
Ừm, đúng. Thiệt. Ồ, không à, thực ra có lần duy nhất à, rồi mình bỏ luôn, mình chạy.
Ừm. Ủa, tại sao? Vui mà. Đấm nhau rồi á, đàn ông đấm nhau là thấy thấy vui rồi ấy, mình thấy vậy, <laughs> ờ.
Tại vui mà. Không bạn, gì đấm nhau thấy vui? Trời ơi, niềm vui bạn
Ý là đấm nhau thể thao mà, vui mà, ờ.
Đúng, à, đúng, đúng, à, à, à, à, à. Còn mình ấy là mình, ờ, trong, ơ kiểu như, mình chỉ cần chạy là cảm thấy ăn là thôi cũng vui rồi.
Ờ. Ừm. Hả, cái gì bạn?
Chạy, chỉ chạy là được.

Ừm. <laughs> Là sao? À, nhưng mà cái việc mình nghĩ tập thể hình là là rất tốt mà. Nói chung là con trai mình thì to, thì đô là mình thấy là cần thiết. Ừm.
Không sao. Phải bảo vệ, bảo kê. <laughs> Ừ, Đúng. Ừ. À, à, à, à. Ưm, đúng rồi. Ưm. Thế nhưng mà bạn nghĩ, kiểu như là, ờ, mà la sao ta, kiểu như là, tập thể dục thể thao, kiểu đặc biệt là tập gym ấy, có cơ bắp cuồn cuộn ấy, bạn nghĩ tự vệ có ổn không?
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Có chứ. Mình nghĩ là mình nghĩ là không phải tự vệ nha, mà là phòng vệ á. Bởi vì bây giờ mày mình ra đường đi rõ ràng một cái thằng cướp, nó nhìn một cái thằng đô nó sẽ không muốn giật túi của thằng này. Nó sẽ nhìn mấy cái đứa mà gầy gầy, nhỏ nhỏ mà nó nhắm vào đó mà nó ăn cướp rồi. Công nhận không? Là phòng bệnh á, ờ, tập to đô không phải là để để bảo phòng vệ mà là, ừ, để phòng vệ, ừ, đúng rồi mình nhầm.
Ừm. <laughs> Ừm, đúng, đúng rồi ấy. Wow! Ừm. Đúng rồi. Không, đúng vậy. Đấy nói chung là để cho nó như cho nó sợ phải kiểu như, mình phải ph phô trương sức mạnh lên, kiểu vậy. Như người ta hông dám đụng vô mình. Chứ đụng vào mình phát là, ờ, mình sẽ, ơ, kiểu như, phản ứng lại. Nhốt lại.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Ừm. Ừm. <laughs> Ờ. Ờ, sao? <laughs> Ờ. Ờ.
Trói lại. Vì vậy, mình thấy, ơ, cái sức mạnh là, kiểu như, cái sức mạnh khi, ơ, học chơi thể thao nó xịn lắm.
Ừm. Mình hiểu. Đúng rồi, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh ấy. Ý là bây giờ con trai mình sau này đẻ ra mình có con trai mình cho nó đi học, thứ nhất boxing, thứ hai là đi tập gym cho nó đô lên. Mấy chỉ cần 2 cái môn đó thôi là nó lên nó làm trùm trường, ừ, trùm trường luôn. Ừ.
Ừm. Ừm. Vip pro. Ừm, ôi, trời ơi! Trùm cho trùm trường luôn. Ờ, trùm trường đừng bắt đừng bắt nạt nghe! <laughs>
<laughs>
Ôi, nó bắt bắt vừa trùm, vừa đô con, vừa bắt nạt nữa thôi, quá quá Ch Chai Chaien.
<laughs> Bắt nạt kiểu gì? Mình nghĩ là mình sẽ giáo dục nó tốt. Nhưng mà rõ ràng là nếu nó nó bắt nạt thì cái tính nó như vậy, thì mình cũng không biết được. <laughs> Nói chung là chưa biết. <laughs> Ờ.
Đúng, ô kê, tốt, tốt, tốt, tốt. Ừm. A hà. Thì đấy, nói chung thì có chắc chưa chưa thấy, không sao. Nên, ơ, như thế này nè, bạn nghĩ là thường, ờ, kiểu như là, bạn thường chơi cùng ai, kiểu như là, thể dục ấy?
Ờ. Ừm. Ừm.

<humming> Wow. Wow, wow, rất vui được gặp bạn ạ. Ừm, thì, ừm, ờ, ừ, kiểu như, cho mình hỏi ngày hôm nay của bạn như thế nào nhỉ?
Ây, xin chào bạn. <laughs> OK, OK, rất vui được gặp bạn ngày hôm nay. Ừm. Ờ. Ngày hôm nay của mình cũng như mọi ngày thôi. Mình, à, đi làm về xong rồi mình, ờ, đi, ơ, tập, ờ, gym. Còn bạn thì sao? Ừm.
Wow. Ờ, ồ! Bạn, ôi, bạn tập gym bạn tập gym là ở gym cỏ hay là bạn tập ở, ờ, CITIGYM? <chuckles>
À, ờ. Mình Mình tập ở gym cỏ thôi. Mình nghĩ nói chung là cái việc tập luyện của mình á, l là nói chung là mình muốn tập vào cơ bắp, chứ mình không phải là đi vô mấy cái chỗ đó nghe người ta tư vấn tùm lum tùm la, mình thấy mất thời gian của mình. Mà mình tập ờ. <chuckles>
Ờ. Ờ, thiệt. Mình bị bịp, mình bị bịp lần rồi. <laughs>
Ủa vậy hả? Bạn bị bịp như nào?
Thiệt. Ờ, bịp rồi, hông nhưng mà không mất tiền. Kiểu như bịp vô đấy thử mỗi tháng free. Ơ, nhưng mà lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác cái tập gym nó phê lắm. Như cũng mà thấy mấy ông gym pro ổng đấy cũng hiền nữa chứ, kiểu như là, khá là thân thiện. Đúng rồi. Mà cái cái gân của ổng, kiểu như, mình nhìn cơ bắp của ổng tưởng ổng mà tưởng mình nói s đi, mình nói lớ lớ ngớ thôi là ổng kẹp cổ kẹp kẹp cổ luôn.
Ừm. À. Ờ. Ờ, ờ. Ừm, đúng vậy rồi, thiệt mà, rõ ràng, ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, không có đâu, <chuckles> nó hiền lắm, ai đô cũng hiền, mình thấy vậy. <laughs> Ờ. <laughs> Ờ, nhưng mà cho cho mình thắc mắc là trong 1 tháng thử đó thì bạn bị cái gì vậy? Bị gì mà mà nói bị lừa? Ờ, mình tò mò thôi.
Ai biết, gỡ gặp đô đô đô với đô vật ha đè dẹp lép. Thì mình, ờ Đâu bị lừa đâu, ý là cũng đâu phải bị lừa. Kiểu như là vui, kiểu cảm cảm trải nghiệm vui mà. Đấy cũng là một kỷ niệm vui ấy, lần đầu tiên ấy. Thì, ờ, ờ, ơ, với lại và đó hài lắm. Gặp đi gặp trúng cái ông, cái cơ cái chân cái cơ chân ấy, c cái bắp chân nó bự chà bá, ổng đạp, ổng đạp, ổng đạp, ổng đạp. Ổng ổng đi đúng rồi, ổng đi tham gia đạp vịt nữa là thôi chắc ổng thắng mẹ luôn.
À. Ừm. À, mình hiểu rồi. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ, ừ, đẹp, đẹp, mình hiểu bài đó, bài, à ừ <laughs> Tất nhiên rồi, mình nghĩ là chắc chắn rồi, nghĩ là cơ bắp cái độ phì đại của cơ bắp là tỉ lệ thuận với lại cái sức mạnh của cơ bắp đó, lúc nào cũng vậy. Nhiều thằng nó bảo là nhiều thằng nó nhìn cái thằng đô to nó bảo: "Thằng này nhìn to vậy thôi, chứ thật ra yếu lắm, mày có vô mày ngon đấm nhau với thằng đó thế" <laughs> mình đã tận rồi. <laughs> Ờ. Bớt ừm, ừm, là bạn m kỷ niệm của bạn là là đi chơi thể thao, là đi tập gym vậy là thấy thấy vui vậy hả? Là thấy mấy thằng đô đô đạp, à, cái máy đạp chân vậy là bạn vui vậy hả? Thì đó, ờ.
Ừm, thiệt, thiệt, thiệt. Wow, ừm. Đúng, đúng, đúng rồi ấy, đấy. Ừm, cũng khá là thú vị thiệt. Ừm. Ừm. Hông, kiểu như, ờ, cũng chưa nha. Tại vì mình thấy, ừm, cảm cảm nhận được một cái nguồn năng lượng tích tích cực từ họ. Mình muốn tập theo, nhưng rồi sau đấy là mình, ờ, bị trật, ơ, mình bị trật gân. <sniffs>
Ờ. À. Ờ. Ờ.

À, mưu hèn, ô kê, mình hiểu rồi, công nhận là mình hiểu, mình hiểu, hiểu. Ờ, ờ, mình hiểu. Nói chung là mình cũng với là mấy thằng cấp 3 của mình nói chung là cực kỳ thích đá banh với nhau luôn. Nhưng mà rõ ràng là dạo này lên Sài Gòn thì mỗi thằng lại một quận, đâu có ngày nào mà cũng tụ họp lại mà chơi được, lúc nào cũng công việc bộn bể hết, nên là
Mưu hèn kế bẩn. <chuckles> Đấy, đúng rồi. Ừ. Wow! thế à? Bạn bạn làm mình buồn quá. Yeah.
Ờ, đúng rồi, đúng rồi, mình cũng buồn á, bởi vì lâu lâu anh em có dịp, ví dụ 30/4 này hoặc là Tết lễ gì á, thì mới mới về quê, về gặp nhau, anh em lại thuê sân đá, chia nhau đá, mình thấy rất là vui. Cái kỷ niệm của mình rõ ràng là không bao giờ vui bằng cái thời mà hồi cấp 3 chơi đá bóng với nhau. Không biết cấp ba tới tới cấp cấp 3 bạn học thể dục là trường bạn có sân đá banh hông? Trường bạn có sân đá banh hông?
Ừm, đúng rồi đấy. Ừm, thế á? Ừm. có, có luôn chứ, mà sân cỏ, chứ không phải sân nhân tạo, sân cỏ mà cỏ gai nữa chứ. Trời ơi, phê! Cỏ gai. Ừm.
Ừm, sướng. Ờ. Ủa, là sao? À, trượt cỏ thật chứ gì? Ừ, mình trường mình cũng vậy, ừ, sướng! Có phải là ờ, có phải là ờ, có phải tiết thể dục là th thầy bạn sẽ cho bạn, à, chơi học với xong rồi cho ngồi cho cho tụi mày tự chơi, đúng hông? Có phải vậy không? Ờ, tụi mình cũng vậy á, ừm, ừ.
Mà sướng lắm, dậm lên đã lắm, dậm cỏ gai nữa chứ. Đúng. Đúng, đúng vậy, đấy, thực ra cũng tùy, ừ, thực ra cũng cho 30 phút tự chơi, kiểu như, tự sinh tự diệt, làm gì làm. Rồi
À. Ờ, vậy là tựa như cấp 3 trường nào cũng giống nhau nhỉ? Ờ. <chuckles> Ờ, ờ.
Đ Ồ, wow, ảo thiệt. Rồi sau đấy là 11 phút cuối cho nguyên cả nguyên lớp chạy một hai vòng sân trường.
À. À, ô, tuyệt vời á. Cái cách ừm, ừm, cái cái cách cái cách dạy giáo dục của Việt Nam mình, cái môn thể dục, ừm, như vậy, mình nghĩ là tuyệt vời luôn á. Không biết hồi cấp 2 của bạn có được tự do như vậy hông?
Đứa đứa nào hèn thì đứa đấy trốn. Wow. Cũng có ấy hông, cũng một nửa à, một nửa thôi nhưng mà cũng có được tự do chút á. Kiểu như là
Ủa, vậy hả? Ờ. Ừ, nói chung là từ cấp 2 mình thấy không không có được tự do như cấp 3 nha, cấp 3 chỉ cần học, múa múa vài động tác vớ vẩn xong rồi cho mày thích chơi thì chơi, cái kiểu vậy. <chuckles> Ừ, cấp 2 thì nó gò bó quá, ừ.
Thế à? Ừm, đúng, đúng rồi. Nào trùm. Ông nào trùm ông đấy thôi chắc cũng đi tong luôn rồi. Trùm ê, ch em em nào chơi đá cầu lông, bạn biết đá cầu lông hông?
Ừm. Ờ, mình không, mình, ờ <laughs> tâng câng tâng cầu kỷ lục của mình là 10 trái, kỷ lục luôn, ừm.
<chuckles> Ờ. Tâng cầu, tâng cầu kỷ lục của mình là, à, 5 trái. Đầu tiên mình đá ở chân trái, sau đấy mình chuyền sang chân phải, sau đấy mình chuyền lên đùi, từ đùi mình ráng đùi s chuyền sang, ơ, lên đầu, đá cao lên đầu, rồi mình nhà lầu mình bật xuống, nó bay sang chỗ khác. Xong, sau kỷ lục có 4-5 trái à.
Ờ, ờ. Ừm, ờ. <chuckles> Ờ. Ờ. Ờ. Ờ, ờ.